Hmm, hindi, siguro, ah, meron siguro 'yung time din 'pag talagang masakit na 'yung ulo ko, so parang, mm, 'pag nag hawak din 'pag gano'n kasi na masakit 'yung ulo ko tapos naghawak pa ako ng, ah, cellphone do'n sa screen o, ah, parang nadadagdagan 'yung, ah, sakit ng ulo ko so mas pinipili ko na lang na, ah, huwag munang maghawak then pipilitin ko 'yung sarili ko na, ah, matulog, pero hindi naman kasi kad ah, kadalasan na gano'n na sumasakit 'yung ulo ko so, 'yun talaga, mas ah
Hmm.
mas ano 'yun, talagang, ah, nasa routine ko na 'yung pagse-cellphone pag, oo, 'pag natutulog, before matulog, oo.
Pat 'yun, oo. Okey bedtime. Mm, naintindihan ko na talagang part na ng bedtime routine mo ang, ah, paghawak mo o 'pag, ah, panonood ng live sa TikTok mo kanina sabi mo. Pero anong oras ka ba kadalasang nagsisimulang manood ng TikTok live?
Oo. Ah, kadalasan 9:00 gano'n, oo, kasi nga pag, ah, late din kasi kaming kumakain ng night, so siyempre tatapusin ko muna iyong trabaho 'yung paghuhugas. So kadalasan, oo, siyempre medyo pababain ko pa naman 'yong kinain ko before pupunta sa bed, so iyon mga 9:00 gano'n.
Mm.
Do'n ako nag-uumpisa na manood ng live selling.
Hmm. Mm. Okey, oo, 9 tapos umaabot ka ng madaling araw so ilang oras ka din pala nanonood ng ah, live 'no? Ano 'yun na nanonood ka lang ba talaga, para lang tumingin or nag-che-checkout checkout ka din talaga?
Oo. Oo, totoo. Ah, nagche-checkout checkout din ako 'pag minsan lumilipat din ako sa mga ibang live selling kasi hindi lang ako naka-focus do'n isa, 'pag parang wala akong makita, oh, lilipat na naman ako sa, ah, iba na nagla-live. So iyon pa-scroll-scroll ako hanggang sa hindi ko na talaga namamalayan iyong oras 'pag minsan naman 'pag bored 'yung as in na bored na bored na talaga ako ang ginagawa ko, ah, tumi ah, nagse-search ako ng mga K-drama or Chinese drama, 'pag nagustuhan ko 'yun 'pag nagustuhan ko na naman 'yung drama, gusto ko na namang tapusin hanggang sa dulo so, 'yun.